Mmm, bukan lembur karena en ini Kak, karena ada per eee, penundaan hari meeting bulanan, yang mana meeting bulanan itu sangat penting, eee, karena menyangkut, mmm, apa namanya, memutuskan apakah inves perusahaan itu di-ACC, ditunda, atau bahkan bisa jadi dipotong gitu, ya. Nah mhm jadi m meeting itu tidak bisa tidak dihadiri gitu Kak. Nah, ketika ada kejadian seperti itu aku, eee, menyiasatinya dengan mengkomunikasikan ke atasan tertinggi aku gitu, Kak. Kebetulan aku kan, eee, ada andilnya tuh di meeting bulanan itu. Karena aku harus hadir tadi itu kan. Nah, kalau kondisinya udah seperti itu eee, tapi ini kebetulan karena aku mungkin posisinya udah senio senior staff gitu Kak ya, sehingga aku kayak ada, mmm, privilege sedikit gitu Kak, eee, berbicara mhm, berbicara tentang hal ini ke atasan aku. Jadi aku sampaiin nih, waktu itu, eee, aku sampaikan gini, eee, "Perusahaan butuh aku hadir, eee, 1 hari lebih lama di lokasi, tapi aku mohon pengertiannya juga, eee, hari aku ini tidak usah diganti dengan, mmm, bayaran yang lebih, tapi aku minta diundur nih, aku balik ke lokasinya." Jadi misalnya, aku harus Senin harusnya udah nyampe lagi gitu kan Kak, jadi aku minta digeser nih hari libur aku yang hari Sabtu ini digeser ke hari Seninnya itu. Sehingga dengan begitu, aku kayak nyari solusi yang terbaik tuh Kak untuk semuanya, untuk kerjaan aku masih bisa toleransi begitu kan, memenuhi permintaan perusahaan, eee, namun demikian perusahaan juga, eee, seharusnya bisa mengerti permintaan aku supaya aku bisa tetap menikmati hari off aku dengan keluarga gitu Kak. Benar.
Oke. Oh, baik. Oke. Iya. Oh, baik. Betul betul, bisa dibilang gitu ya? <chuckles> Oh. Wow. Libur. Iya. Wow, berarti salah satu strategi yang kamu gunakan itu adalah dengan pendekatan kepada atasan ya Kak ya. Eee, artinya ada id ada diskusi, ada kompromi, dan harus memberanikan diri juga gak sih Kak, supaya semuanya tuh tetap enak, semuanya tetap ketemu sama jalan keluar gitu, benar gak sih?